おお。まあ、ね、そうん。
なんかその、美味しいけど栄養のないものとかって、ね、世の中にたくさんあるじゃないですか、お菓子とか、ね、カップラーメンとか。
うん。 美味しい、うん、そうですよね。はい。
なんかそういうのって、ほんとに全然食べなくて
おお。
でも食べたら美味しいっていうのは、あの、昔食べたことあるんで知ってるんですけど、でも本当に
うん。 ああ。<laughs> お、わあ、うん。
ね、自分ではしばらくそういうの食べないので
ええ！でも、すごいすね、その、昔食べたことがあるってすごいですよね。昔食べた <laughs> す、すごいですね、それね。ほんとにじゃあうん。ええ？
ん。 <laughs> でそうですね、その表現って感じですよね、昔食べたことがある。<chuckles> いや、なんかそういうポテトチップスとかね、あの、「美味しいよな」って思いながらも、「もう、最後に食べたのはいつのことだ？」みたいな感じなんですよ。
はい。 へへ、へ、へ！すふふふごい！じゃあ、あの、おやつとか食べましす？食べないんですか？
うーん。 いや、ね、これもう、おやつとかっていうよりですもうおやつはもう食べないんですよ。ただもうね、これ食生活が、ももうバグってるって言ってもいいと思うんですけど、私1日いっしょくしか食べなくて
<laughs> へえ、へ、へ、そうなんです <laughs>